Cioè, rispetto alla stanza, rispetto a tutta una serie di di di cose più importanti poi, no?
Eh s E sì, assolutamente, ma ormai ecco una cosa talmente centrale e comunque, per la cronaca, la paura di non essere connessi a internet si chiama nomofobia e che sì, che deriva dall'inglese no mo no my no mobile fobia fo phone fobia, no mobile phone fobia, l'ho cercata adesso pe mi incuriosiva questo termine e soprattutto in America è molto, molto diffuso ecco, non che ci stupisca questa questa precisazione. <chuckles>
Nomofobia. Okay. Bellissi Okay, okay, okay. Eh no. <chuckles> Ma, ehm, sì, ehm, diciamo, mhmm ogni tanto, allora io credo che comunque, mhmm, a livello proprio governativo, a livello mondiale dovrebbe, mhmm, dovrebbero essere stabilire certe cose. Nel senso delle regole, non so di un giorno senza internet, un qualcosa del genere, è che, mhmm, obiettivamente non è il pro il problema è molto più grosso, perché chiaramente ecco, tutto il mondo si basa ormai sulla connessione e e tutti i server g anche governativi, eccetera, insomma non
I Eh. Eh sì ormai è tutto Forse non si potrebbe proprio fare a livello pratico e ci son <chuckles> ehm ci sono proprio dei d dei freni, cioè se si ferma la macchina, si ferma per molte o molto tempo, però per una giornata non è
No, no infa Sì, sì, sì, sì, sì, non non, mhmm, io credo che non si possa neanche proprio fare, ecco. Ehm, l'unica cosa che si potrebbe fare è per dire, ehm, tenere ecco magari tutti i servizi indispensabili quindi
possibile. E Tornare all'Internet degli anni '90.